<sighs> А, у меня проблема заключается в том, что а, я на могу на протяжении, там, долгого времени в течение дня не чувствовать голода вообще. А вот, да, я выпиваю кофе и вот, как энерджайзер такой прямо, знаешь, как батарейка такая, а, в течение дня могу спокойно и в спортивный зал сходить, и рабочий день у меня п как бы проходит замечательно, и чувствую я себя замечательно. Голода я не чувствую, вот. Но есть и другая крайность. Вот, когда я начинаю есть, я не чувствую насыщения. Ну, не так, чтобы прямо я вообще ем б без конца, нет, такого нет, но я не могу, а, например, а, пока я ем, там, я я думаю, наверное, я еще не наелась и не могу, э, вовремя, наверно, остановиться, когда, в принципе, я должна остановиться, и, э, переждать этот момент. Вот это вот, знаешь, у меня 2 грани. Утром я выпиваю кофе, я не голодаю, и долгое время я могу находиться активной, а вот во 2 половину дня, ближе к вечеру, когда начинаю есть, я вот не чувствую вот такого вот насыщения.
Ага. М. Мгм.
Пришла тебе с г за советом.
Понял. Да, да. Ну, это вообще такая проблема сейчас. Э, у у очень многих людей сложности с, э, тем, чтобы правильно питаться. Именно не в том плане, что там кто-то ест, э, жареное, а кто-то варёное, а в том, чтобы знать, когда и сколько чего съесть. Ну, к сожалению, такая сейчас, эм, экологическая и социальная постановка. Тут ничего не поделаешь, вот. Но вот если приложить немного дополнительных усилий в этом плане, то, в принципе, всё можно и решить. Ну вот, э, скажи, пожалуйста, э, пробовала ли ты, допустим, как-то вот это вот жёстко себя, э, в этом плане поставить в рамки? Допустим, вот у тебя есть чёткие 3 приёма пищи, ну, классика- завтрак, обед и ужин, да? Они у тебя идут в определённые часы, да? И ты как бы, несмотря ни на что, заставляешь себя, значит, э, съесть то, что вот у тебя приготовлено.
Н-да. Н-да.